Udah keseimbang lagi berarti ya. Mhm mhm. Nah itu kan waktunya seminggu tuh Mas, untuk ngedit video ya, ne e dari kerja, pulang kerja langsung ngedit, gitu ya. Nah itu ada enggak kayak, apa ya, di lingkungan kerja Mas tuh kayak, e paling menantang tuh dari, apa ya, buat menetapkan batasan nih sama si entah itu sama bos Mas, entah apa itu sedikit-sedikit nanti tanya, "Ini gimana nih, eee, videonya udah selesai atau belum?" gitu ya. Bahkan kayak, eee, dari 24 jam itu pasti ada aja tuh di chat gitu ya, nanyain "Ini gimana, eee, kerjanya udah selesai atau belum?" atau "Gimana tuh caranya?".
Mhm mhm. Git Mhm mhm. Mhm mhm. Mmm mhm. Heeh heeh. Nah kalo itu nah kalo itu saya paling nggak suka tuh kalo digituin. Kalo misalnya udah diminta tolong, <chuckles> terus, eee, ditanya terus tuh "Gimana progresnya?" segala aduh, itu paling nggak suka. Soalnya, eee, jadinya kayak emang ketekan kan, gitu. Udah mah minta tolong buat bikin, terus malah nanya-nanya terus gitu loh. Eee, jadinya emang suka udah udah dikasih tahu di awal gitu loh. Kalau misalnya ngerjain video ya, saya pun udah tahu, eee, step by step-nya, terus udah, eee, tahu selesai kapan gitu jadi biar, eee, saya kerjain aja, nggak usah, eee, nanya-nanya, gitu. Heeh. Dan itu tuh kayak emang langsung dikasih tahu aja sebenarnya. Kalau untuk saya sendiri ya jadi kayak ngasih tahu langsung ke mau ke atasan mau ke siapapun itu gitu loh. Eee, soalnya kan saya emang orangnya tuh, emang pengen banget, apa ya, pengen banget kayak, eee, nggak ngerasa stres di kerjaan gitu. Eee, karena kan emang saya masih perlu gitu. <laughs> Tapi ya memang meskipun masih perlu saya pun pengennya ngerasanya nggak nggak terbebani oleh kerjaan, gitu, maksudnya.
Oh iya? <laughs> <laughs> <chuckles> Oh iya? Eh. Iya iya iya. <chuckles> Iya iya iya. Heeh. Mhm. <chuckles> Nanya nanya gitu ya? <laughs> Benar benar. Heeh. <chuckles> Fokus gitu ya. Mmm, benar sih. Iya iya ya. <laughs> Iya. Benar benar banget sih.